La grande differenza del delle decisioni, le decisioni di di di cuore, le decisioni di testa: volevo chiederti hai un episodio personale in cui hai capito cosa utilizzare tra le 2, cosa è successo? Cosa hai imparato da questo episodio?
Mh. Allora sì. Nel senso che, uhm, c'è stato un episodio in particolare nel corso della mia vita, okay, in cui, uhm, comunque mi sono frequentata sai con dei ragazzi, dove il cuore diceva una cosa, uhm, però paradossalmente la testa ragionando anche su quello che poi era paradossalmente un sentire fisico mi diceva forse questa non è la persona adatta a te. Quindi la fisicità poi mi aiutato anche con la testa a dire forse è meglio abbandonare adesso questa barca, quindi sì.
Okay. Mh-mh. Okay. Okay. Quindi sei riuscita a differenziare anche grazie appunto all'intervento di questo dualismo mi stai dicendo.
Allora quello che t ser cerco diciamo di, uhm, dirti è che il cuore era follemente innamorato di questo ragazzo, quindi c'era una profonda infatuazione che non mi permetteva di vedere lucidamente quello che era un carattere abbastanza <inhales> particolare, ecco, mettiamola così. Però ti dico che la diciamo il il sentirsi fisico, quindi io mi sentivo molto agitata, ero sempre ansiosa, stavo malissimo, ebbi proprio ti dico, dei periodi in cui non riuscivo a mangiare, sono dimagrita po tantissimo. Uhm, mi ha aiutato quindi quello che era un sentire anche fisico a comprendere con la testa che quella persona era così tossica probabilmente, uhm, in maniera anche, uhm, subdola, no, quindi razio come diciamo con il cuore perché il cuore era offuscato dall'amore non lo vedeva. Quindi, mhmm, il sentire fisico mi ha aiutato poi a dire: "No, devi andare con la testa, devi capire che questa persona per te non va bene quindi è stato utile in questo caso.
Okay. Assolutamente. Okay. Certo, certo. Immagino. Certo. Assolutamente. Assolutamente. Eh, s la testa in questo caso t'ha aiutato parecchio a prendere una decisione che immagino <tsk> sarà stata molto molto difficile. Però l'amore è un po' così eh, mhmm, non ti aiuta da questo punto di vista perché probabilmente è una di somma, uno di quegli argomenti in cui non ne esci ascoltando solo uno o solo l'altro. Però ci sono magari altri ambiti: per esempio prova a pensare alla carriera, in quel caso lì invece cosa ascolti di più?
Mh. Assolutamen Mh. Eh, in questo caso io ho ascoltato il cuore quindi non ho ascoltato la testa perché ho scelto un percorso di studi che poi non dà proprio un lavoro diciamo garantito ecco. Non è come fare il medico che quindi sai che automaticamente in qualche modo lavorerai. Ehm, è stato un percorso di studi che è stato diciamo sofferto anche già solo la scelta però ho preferito seguire la passione e quindi il cuore piuttosto quello che era un tornaconto economico e quindi la testa.
Okay. Ho capito. Certo, che cosa fai? Posso chiederti?
Archeologia.
Archeologia. Okay, quindi immagino che, ecco, gli sbocchi lavorativi potrebbero essere, appunto, un pochino difficoltosi soprattutto se si pensa al portafoglio e non e non al resto.
Mh. Esattamente. Hai centrato il punto, sì.
E, invece, le amicizie? Perché anche lì ogni tanto bisogna utilizzar la testa. Lì invece vai solo di cuore oppure entra, no, un po' in gioco la mente?
Mh. No, lì entra in gioco proprio la mente, perché dopo sì, dopo tanti anni di, possiamo dire, pugnalata alle spalle, ehm, da quando si è praticamente alle medie, fino a quando poi non si diventa adulti, ehm, subentra quella che è un appunto, un volere bene, sì, ma che non è come l'amore, no? L'amore ti mette proprio le fette di prosciutto davanti agli occhi, l'amicizia quando inizi a crescere, dopo che hai le delusioni in amicizia, eccetera, inizia a essere molto più razionale, quindi dici: "Questa è mia amica perché effettivamente l'ha dimostrato!", quindi non mi baso più sul volere bene a una persona cioè quello, mhmm, non il cuore proprio in questa cosa no non sovviene più, ho fatto un po' il cuore duro forse.
Ah, okay. Mh-mh. Certo. Assolutamente. Può essere, però, dopotutto, ehm, l'amore ti coglie assolutamente impreparato quando arriva, quindi è normale che sia così, mentre le amicizie nascono in e crescono anche in modo logico ed è giusto che, appunto, la testa entri.
Sì, eh! Mh. Beh, sì, ma sono anche proprio 2 tipi di sentimenti diversi, no? Con l'amicizia non entrano poi in gioco tutte quei ehm, diciamo, quelle cose a livello cerebrale che fanno sì che tu non ragioni, no, perché l'amore è come la droga poi fondamentalmente, ti anestetizza, invece l'amicizia, no, la persona non ti piace e quindi riesci ad avere anche una maggiore razionalità, no?
Sì, sì. Assolutamente. <clicks tongue> Assolutamente. Ehm, mi hai raccontato appunto poco fa riguardo appunto l'amore, amore tossico, una situazione in cui la testa ha deciso per il cuore e, ehm, insomma, sei contenta di questa decisione, giusto?
Mh-mh. Mh. Mh-mh. Sì, sono contentissima perché era in realtà non una relazione, ma una frequentazione e quindi poi vedendo il risvolto ho detto: "Ah mamma mia ho veramente saltato un fosso praticamente."
Okay. Okay. E invece c'è una situazione in cui magari hai utilizzato la testa e non il cuore ma un po' te ne sei pentita?
No, in realtà il contrario. Ho utilizzato di più la testa e poi il cuore ha seguito ed è la mia attuale relazione, quindi sì.
Okay. Okay. Ma lì è partita con la testa o con il cuore invece?
Uhm, nella mia attuale relazione?
Sì, sì, sì.
No, è partita in realtà con la testa perché, uhm, diciamo, ecco, il cuore, no, uhm, in questo caso non c'era, nel senso che il mio ragazzo inizialmente non mi piaceva. Quindi, mhmm, non c'era attrazione fisica eccetera, poi conoscendolo, iniziando quindi a, uhm, diciamo vedere quelli che erano i suoi lati sensibili, la sua attenzione nei miei confronti, il fatto che fosse proprio un bravo ragazzo e insieme a tanti altri comunque diciamo pregi, uhm, man mano, man mano il fatto che io avessi detto: "Sai però questa persona è valida." Quindi c'erano delle qualità oggettive che io vedevo razionalmente e non come dicevamo prima con le fette di prosciutto davanti agli occhi, uhm, mi ha permesso poi di lasciarmi andare a livello di cuore e quindi poi mi sono anche innamorata.
Okay. Ho capito. Mh-mh. Certo. Okay. Mh-mh. Beh, oh, bellissimo questa co e, beh, mi fa anche molto piacere che, somma, i bravi ragazzi vincano ogni tanto. Questa è una cosa molto molto positiva. Ehm, ci sono dei segnali che magari capisci uhm, soprattutto appunto voglio tornare sul mhmm, sul punto amoroso perché è uno dei più difficili, no? Ma ci so quali sono i segnali in cui la mente entra e che riesce un po' a toglierti quelle fettine?
<chuckles> Mh. Mh-mh. Sì, sì. Allora, ehm, nel caso delle mie frequentazioni tossiche, relazioni passate, ti dico che, uhm, tutte ne a un certo punto diciamo tu puoi raccontarti la bugia come la vuoi, però la verità è che quando uno ci tiene a te, si vede. Quando una persona non ti risponde, tu puoi magari, e ecco quelle fettine iniziano già un po' a sollevarsi, no, perché dici: "Cavolo, questo non ha mai tempo per me, ehm, non mi risponde mai, possibile mai?", quindi le fettine, di fatto si iniziano a sollevare leggermente poi magari c'è anche l'aiuto di un'amica, <tsk> uhm, non tendi più a giustificarlo e questo ecco è è già un passo importante anche perché, in realtà, cioè io penso che molte persone che tendano proprio, sai, a vivere l'amore in maniera tempestosa na don da non rendersi conto che l'amore sia tossico, in realtà, se ne rendono conto, solo decidono di mancare di rispetto a se stesse. Anche questo fa una grande differenza, a mio parere.
Mh-mh. Okay. Chiaro. Okay. Mh-mh. Certo. Certo, se la metti così, tra l'altro, appunto, sembra anche, ehm, molto grave, magari, ecco, alcune persone tendono a, uhm, total ignorare totalmente la testa e qua, in realtà, volevo arrivare ad un'altra domanda perché volevo chiederti: ci sono alcune decisioni, magari che fanno parte della tua vita anche di tutti i giorni in cui il cuore proprio non subentra? Che è solo testa?
Mh-mh.
Non lo so po provo a immaginare più che altro come f per farti un esempio: molte persone ehm, il trasferimento di città oppure anche di casa quella è una decisione per alcuni, uhm, soltanto di testa.
Ehm Mh. Mh. Uhm, sì, uhm, hai fatto un esempio congruo, nel senso che, a livello di trasferimento, io sono fieramente napoletana, non vorrei andarmene, però so che con la tes cioè per per ragioni che sono importanti, io sarò costretta ad abbandonare la mia bellissima città che io amo, per trovare una vita, mhmm, diciamo migliore, no? Quindi ti dico che il cuore dice: "Cavolo, però io una città più bella di Napoli non la trovo da nessuna parte", uhm, però ehm, eh, dall'altra parte dico: "Io devo andare, perché altrimenti qui faccio la fame, quindi".
Okay. Mh-mh. Ho capito. Erto. Assolutamente, e sai già dove ti porterà la testa?
Mhmm, io spero diciamo l l'obiettivo principale è l'estero, quindi Spagna, quindi comunque rimanere, diciamo, sull'ottica italiana, no, la Spagna è molto simile all'Italia sotto alcuni punti di vista. Uhm, però se l l'estero non dovesse funzionare, anche il Nord Italia che è proprio lontano da qualsiasi diciamo mia preferenza, però se devo, devo.
<clicks tongue> Okay. Certo, certo. Mh-mh. Mh-mh. Ma, mhmm, volevo chiederti: quando, mhmm, ecco, il il combattimento tra cuore e mente inizi a sentirlo, c'è un qualcosa, un un trovi i i in qualche senso, un equilibrio, un una mhmm, una meditazione che ti fa capire da che parte andare, oppure, <sucks teeth> ehm, ti fai comandare da una delle 2?
Guarda, quando mi è successo di, uhm, essere in relazioni passate, okay, e di iniziare a capire che il cuore voleva bene a quella persona, ma la mente diceva, ehm: "Tu non lo ami più". Quindi c'era da una parte il cuore che diceva: "Gli vuoi bene, gli sei legata" e dal la mente però diceva: "Sì ma non è amore", cioè tu lo riconosci, no, quando è amo non è amore, è abitudine quasi, lì ti dico che i 2 ehm, in diciamo insieme mi hanno mandato molto in una strada realtà di ansia. <tsk> L'ansia è stata il sentimento predominante quando entrambi, uhm, erano diciamo presenti poi nella decisione che dovevo fare e quindi, sì, ti rispondo dicendoti un'ansia praticamente assordante, totalizzante e che mi ha paralizzata.
Mh-mh. Certo. Ho capito. Chiaro. Chiaro, chiaro, e che, appunto, è quello che succede quando abbiamo questo dualismo interno, no, quindi è la difficoltà di contrastarlo. Hai magari una persona in famiglia da cui hai preso ispirazione, riferimento, che ti ha fatto capire che, appunto, in alcune situazioni bisogna seguire il cuore, in altre invece la testa?
Sì. Uhm, mia madre mia madre è una persona estremamente, in realtà, razionale e e lei mi ha aiutato ecco, su questo ti dico che la ringrazio, perché ho visto altre madri di altre mie amiche che, invece, romanzavano troppo, dicevano troppo: "Seguite i sentimenti" e quindi le mie amiche poi sono finite in relazioni estremamente tossiche perché porre sempre avanti, no, questo anche amore idilliaco "Io ti perdono per tutto" e quindi ragionare solo col cuore, le ha trovate ad avere un modello di vita che poi si è rivelato non buono nel momento in cui hanno dovuto scartare i partner. Mia mamma, paradossalmente, con la grande razionalità che ha avuto, uhm, mi ha sempre detto: "Un uomo ti deve trattare bene, deve avere rispetto", quindi con deve ave deve avere prima questo, questa è una cosa fondamentale, quindi la razionalità che mi ha dato anche banalmente nelle relazioni amorose di cui parlavamo prima è stata importante.
Okay. Certo. Mh-mh. Cert Cer Ehm, però tu mi dicevi che comunque, a prescindere da questo, lei è una persona molto razionale quindi probabilmente in alcuni settori come, per esempio, quello di carriera, avrebbe preso delle scelte diverse o sbaglio?
Ehm, sì probabile, sì probabile.
Okay, okay, okay. Senti volevo chiederti ma, secondo te, <tsk> ehm, è è più importante, da questo punto di vista, per capire questo dualismo e giocarlo al meglio, l'esperienza o l'età?
Mh-mh. Mhmm, io penso all'esperienza perché, mhmm, una persona si può trovare davanti anche in giovane età ad delle scelte che presentano, appunto, un bivio tra cuore e testa, tante, okay, e quindi puoi diventare molto pratica nel diciamo nella nella decisione, quindi su quale delle 2 puoi scegliere, quale delle 2 strade scegliere, non è tanto l'età, perché ci sono persone che magari nella vita non hanno avuto grandi decisioni, no, dove scegliere cuore o testa e quindi magari sono meno esperte.
Okay. Mh-mh. Okay. Ho capito. Ehm, <clicks tongue> volevo chiederti: mhmm, <tsk> ehm, tu hai scelto, appunto, una carriera di di cuore, no? Ehm, quali sono i potenziali rischi che vedi nella tua scelta?
Sì, sì. Allora, i potenziali rischi che vedo nella mia scelta sono chiaramente il fatto che, uhm, la mia grande passione non riesca poi a permettermi di avere quella che è una vita soddisfacente. Io sono dell'idea che la vita va vissuta, non si deve sopravvivere, esatto. In Italia, poi, mhmm, la so cioè la sopravvivenza ormai è una cosa <chuckles> che molte persone sono abituate a fare, quindi, mhmm, ti dico che purtroppo la paura proprio di non riuscire a trovare un lavoro che mi possa gratificare, mhmm, dopo tutti gli anni di studio, dopo tutta la dedizione che ci ho messo, mi mette paura, ma mi terrorizza ancora di più il fatto di dovermi trovare domani con un pugno di mosche in mano e, mhmm, diciamo, di non riuscire poi a realizzare quelle che sono altri obiettivi della vita che ho, quindi, magari un matrimonio o dei figli, uhm, e eccetera.
Okay. Molto bello. Certo. Mh-mh. Assolutamente. Okay. Ho capito. Ehm, sì, insomma, b il rischio sicuramente potenziale è quello che vedevo anch'io è è quello, no, che pensare alla carriera, ehm, semplicemente, considerando il cuore potrebbe, ecco, appunto, ehm, <tsk> farti fare delle scelte diverse rispetto magari ad ad altre che ti eri prefissata, appunto, crescere una famiglia, avere, non so, un un attico in centro, <chuckles> per per fare un esempio, no? <chuckles> Ehm, per questo volevo chiederti, infatti: ma, secondo te, pensare esclusivamente col cuore è un po' una roba da ricchi? Cioè è un po' un lusso?
Mh. <chuckles> Esatto, sì. Sì, sì, sì, farlo ad occhi chiusi è un lusso inimmaginabile, cioè, io ti faccio un esempio: Carlo, il Carlo re d'Inghilterra è laureato in archeologia. Penso che lui nel momento in cui ha scelto di fare archeologia non si sia fatto tante domande, <chuckles> ha detto: "Bah, sì, mi butto qui, vai."
Okay. Certo. <laughs> <chuckles> Non ha pensato a trasferirsi all'estero sicuramente, non ha pensa
No, non ha pensato al lavoro perché già ce l'aveva quindi.
E neanche agli amori tossici, immagino. Ehm, imma <chuckles> eh, quello forse, quello sì. Ehm, <tsk> f infatti volevo chiederti proprio magari un riferimento storico e me l'hai trovato a pieno, mi è piaciuto molto questa ehm, questa cosa. Tu alla fine della fiera, no, se dovessi fare <tsk> s tirare un po' le somme, nella tua vita, pensando un po' a tutto, valorizzi maggiormente le decisioni razionali o quelle di cuore?
<chuckles> Oddio! Forse, quello sì. <chuckles> Mh. Mh. Quelle razionali, mhmm, sotto quelli che sono alcuni d punti di vista che possono mettere in pericolo la mia persona, okay? Uhm, a livello di cuore, passare la vita con una persona violenta, che non ti rispetta, ti mette in pericolo, ti mette in pericolo vivere una vita infelice, così come fare una professione che non ami e svegliarti ogni giorno, uhm, per dover andare al lavoro e essere terribilmente scocciato, ti mette in pericolo anche al livello di salute mentale, quindi ritorniamo sempre lì. Io penso che bisogna scegliere quello che fa bene per noi, quindi vedere quando scegliere testa e quando scegliere cuore.
Okay. Okay. Mh-mh. Certo. Ho capito. Ehm, secondo te, c'è un momento nella vita, non lo so, sto pensando alla gioventù, in cui è possibile ragionare invece solo di mhmm, di cuore visto che abbiamo detto che è un po' un lusso e il lusso appartiene un pochino ai giovani irresponsabili?
Mh. Ehm, ovviamente l'adolescenza, no, quando si è così incoscienti che tu così, fai le cose in maniera sprovveduta e quindi ti ti butti con l'istinto, no?
Okay. Così come vengono. Però, questo, secondo te, appunto, fa parte dell'esperienza, quindi un qualcosa che tra virgolette "bisognerebbe" fare, giusto?
Sì. È formativo, è formativo.
Ho capito, ho capito. Sì, ehm, insomma era l come lo pensavo anch'io effettivamente immagino che, mhmm, valga per tantissime persone. Io, niente, volevo ringraziarti perché, uhm, somma, è s è stata una chiacchierata meravigliosa, mi hai aperto anche un po' la mente su alcuni su alcuni aspetti. È stato molto interessante, ti ringrazio e niente de mi tocca augurarti una buona serata.
Guarda, ti ringrazio io per le domande molto es interessanti che mi hai posto e buona serata anche a te.
Mh-mh.